อืม ถ้าอายุไม่ถึงอะ เขาไม่เอาเลย ถูกต้อง เพราะว่า
ทำงาน ทำงานมาแล้วแบบ ประสบการณ์แล้วช่วงหนึ่ง
ถูก ถูก อา แต่ถ้าบ้านเราไม่ใช่ ถูกไหม?
อา
คุ ค่าของคนอยู่ที่คนของใครถูกไหม?
โอ้โฮ <laughs> เจ็บปวดเล็ก ๆ <laughs>
เห็นด้วยไหมกับประโยคนี้?
ก็คิดว่าในหลายที่เนาะ ก็ยังคงมีอยู่นะ
อืม ใช่ จริง ๆ แล้วมันน่าจะพัฒนาได้ดีกว่านี้ หรืองานมันน่าจะสมูท หรือได้ดีกว่านี้ แต่เพราะว่าความสัมพันธ์ที่ ที่มันไม่ดีไง
ค่ะ
ประสิทธิภาพงานมันก็จะด้อยลง

อื้อฮือ ก็ พอจะเข้าใจได้นะ
อืม
บางครั้งมัน อีโก้เยอะมากเกินไปหน่อยเนาะ <chuckles>
ใช่ไหม? อืม ถูกต้องนะคะ แล้วทีนี้เราพอ พอเราพูดถึงเรื่องเนี้ยค่ะ ถามว่า เวลาที่เราเจอปัญหาในที่ทำงานน่ะ ควรใช้วิธีแบบไหน เพื่อผ่านมันไปให้ได้ ถ้ามุมของคุณ คุณคิดยังไงอะคะ วิธีแบบไหน?
จัดการกับ กับปัญหา เจอที่ทำงานเหรอคะ? ต้องดูก่อนว่า ปัญหานั้นคืออะไร?
อือฮึ อืม
แล้วก็คนที่เกี่ยว ข้อง หรือว่าเรา เราสามารถทำอะไรได้ ณ ตอนนั้นมากกว่า
อืม